Ecco. Infatti, capito. Quindi
al cinese. Io faccio, uhm, le unghie dalle cinesi. Quando parlano tra loro, cioè possono dirmi qualsiasi cosa, e che ne so.
Mh. Mh-mh. Sì, è vero, è vero. Mh, forse qu qual chi sarebbe avvantaggiato, in questo senso, sono quelle persone che, uhm, a prescindere già nel quotidiano verbalmente non non parlano, e quindi sanno la lingua dei segni, sai. Magari, allora, se si incontrano, sai, più persone Mh.
Come eh, va a capire. Mh. Ah, beh, sì, però sì, sì, sì, sì, sì. Eh, però dovrebbero saperlo anche gli altri, che s
Eh, vero. Mh-mh.
E gli altri non la sanno, ti puoi esprimere come vuoi.
Mh, eh, no. Cer c certo, è quello, è quello. Però, ecco, strategie, invece, per impararla rapidamente a parte che, cioè, se è per una giornata, e lo so già in anticipo che per una giornata non mi disturbo.
No, non devon sentire una giornata, non la devi neanche imparare, tanto poi non lo senti più. Eh, assolutamen
Eh, infatti. Cioè, n è inutile nel senso basta, mhmm, mi chiudo in casa, fine. Però metti che per <chuckles> esatt <chuckles> esatto.
Eh, sì. <chuckles> Quando sei stufa dici: "Vabbè, scusate so vado a dormire". Passi il resto della giornata così e hai risolto.
Infatti. Però metti che è per una giornata, e tu non lo sai che è per una giornata, eh. Ti hanno messa in questo esperimento sociale senza dirtelo, quindi <chuckles> eh, infatti. Quindi ti disperi, uhm, e ti metti, non so, in mezzo ai libri, devi cercare di mhmm, non so io andrei con eh, non lo so perché, volevo dire, memorizzerei le frasi quelle essenziali, "ciao", "grazie", "dove", "a quanto costa" "scusa", però anche lì come faccio? <chuckles> Capito? È quello, a meno che
Mh. Mamma mia. È vero, se non stai giornata dici preoccupi molto, secondo me. Mh. <clears throat> Eh ma come fai a capire cosa ti stan dicendo? Eh, ma lì allora deve usare il traduttore, perché almeno
Eh, sì. A a meno che non ci sia qualche artista, cioè, io non lo sono, però, sai, uhm, usiamo di nuovo il disegno, e i simboli, e magari cioè, capito? Non lo so.
Eh, che Eh, i simboli, ma tipo, uhm, che simbolo ti può venire in mente?
Non lo so, cioè, per imparare a dire "ciao" faccio un omino che incontra un altro omino, e entrambi sventolano la mano. Penso che si capisca cosa intende.
Però tu dici che se sventoli solo la mano non capiscono che è "ciao"? No?
Ah, sì anche solo la mano cap secondo me. No, ma può essere, può essere. "Grazie" invece non lo saprei, mi troverei già un po' più in difficoltà.
No, non lo so, eh, magari ci son delle culture che vuol dire tutt'altro sventolar la mano. E in sì, non tipo giapponese, in bassa testa, tipo giapponese. <chuckles> Anche.
Eh, infatti. Effettivamente è quello. Poi, per dire "sì", vabbè faccio il pollicione in su, "no" pollicione in giù. Ehm, e dove si trova qualcosa, o quanto costa, eh, qua non non lo so, eh. Cioè
Mh. Sì, hai ragione. Assolutamente. Il simbolo con le mani.

Ah vero, ecco hai ragione. Dai vedi che comunque ce la caveremo pochino. <chuckles> Esatto tanto è per 1 giornata quindi ci servono di base solo queste cose.
Ce l'abbiamo tutti, eh. in 2 è risolto, cioè dove non arriva 1 arriva l'altro, cioè risolto proprio.
Ecco, ecco. Sì, sì, ma, mhmm, appunto è 1 giorno, quindi non è che ci serve memorizzare chissà che cosa. Solo queste cose giusto perché così, non lo so, esco mh.
Poi vai a dormire e dici: "Ma è stato vero o l'ho sognato?"
<chuckles> Eh, è quello capito? Oddio, avrei tantissimo una crisi esistenziale, secondo me mi sveglio e dico: "Cioè, non è vero, non è successo veramente," cioè è fer "ero in una simulazione, cioè".
<chuckles> Ma chi sono? Ma che ho visto? Ma perché? <chuckles> Un incubo. È un incubo. Sì, se non riesci a trasformarla ma è difficile in 1 giorno in cui ti capita una cosa così all'improvviso trasformarla sul divertente. Cioè ci sei imprigionato in qualche modo.
Mh-mh. Sì. Certo. Poi un'altra Sì. Mh-mh. Eh no, infatti. Certo, sì, ma magari guarda, ti dico, all'inizio la prenderei sul ridere ma proprio per incredulità perché, cioè, penso che non sia vero e che si son messi tutti d'accordo per farmi uno scherzo. Però poi cioè, qu è ovvio che finché lo fanno i miei fratelli, i miei genitori, i miei amici dico: "Che scemi, stanno cercando di farmi uno scherzo." Poi vado al supermercato a pagare la cassiera, mi parla in 'sta lingua, cioè lì inizio a farmi delle domande. <chuckles>
Sì, sì, sì, sì. Certo punto ti viene un dubbio. <clears throat> <chuckles> Dice: "Oh mamma mia. Ho fatto un viaggio in un altro paese e mi sono teletrasportata nel sonno".
No comunque u ch cioè c che ridere perché, ti giuro, se facessero un film con queste cose che stiamo dicendo lo guarderei volentieri e mi farei anche quattro risate. <chuckles>
<chuckles> Ah sì, sarebbe fortissimo, è vero, hai ragione, quello è assolutamente fortissimo. Sì, sì, uno lì non capisce niente, se l'è telt teletrasportato nel sols successo qualcosa mentre dormiva e ha cambiato completamente mh, eh, finito in un'altra parte del mondo in cui non capisce nulla.
Esatto. Mh-mh. Sì, sì. Mh. Mh-mh. Sì. Eh, capito, è quello, è quello. E poi però, sai, a fine giornata penso che questa cosa, uhm, ci aiuterebbe a capire ancora di più come si sentono tutte quelle persone che si ritrovano da un momento all'altro a cambiare vita, cultura, a non poter comunicare, fai, quindi
Mh. Eh. Ah, beh, certo è vero. Ho trovato la cosa più utile che possa dare questa giorn
Esatto, che è l'aspetto più umano, empatizzare con gli altri.
È vero, perché se tu in un certo giorno arrivi in una cultura completamente diversa, immagino quanto possa essere spaesato completamente una persona.
Mh. <tsk> Capito? Ecco. E quindi a fine giornata direi: "Cavolo, io so' stata così per 1 giorno, immagina chi passa anni e anni prima di riuscire a integrarsi, o chi si senta fuori posto".
Mh. Mamma mia, sì, dev'essere veramente terribile, hai s perfettamente ragione. Sì, sì, s È ve
Mh. Sì. Ecco, è stata una conversazione divertente poi l'abbiamo seria verso la fine. <chuckles>
Ho fatto l'inte la la la s o la migliore. Ti ringrazio tantissimo, a pres
Grazie.